Eee, yani şöyle, d d hani, dolandırıcılık anlamında değil de, emm, dü iii, satın alma, yine kararı verirken annemi, kendi annemi, yanlış yönlendirdiğim bir durum oldu. Şöyle ki şöyle bir şey oldu: Tam tersi, dolandırıcılığı zannedip onun bir fırsatı kaçırmasına sebep olduğum, bir süpermarketten ona bir çekiliş çıktı Aynen öyle. Market de yerel bir marketti, yani böyle büyük bir zincir olmadığı için ben de ı gelen e-mail'e filan baktım, telefonla ulaşmışlar. Böyle bana çok dandik geldi. Dedim ki "Anne, bunlar seni dolandırmaya çalışıyorlar. Tabii ki açma, tabii ki gitme." ve sonra gerçekten başka bir komşumuzdan öğrendik bunun bir sohbet esnasında. Gerçekten böyle bir çekiliş olmuş, böyle şeyler dağıtılmış ve annem o hakkını, mesela, kaybetti benim yüzümden.
Hı hı. Yine aynı. He, anladım. Hı hı. He anladım. Ters tepti yani. Hımm. Hımm. Hı hı. Hımm. Yani düşün, o kadar çok artık, <chuckles> yani o kadar çok biz, eee, panik anındayız ki hani, her an "Herkes dolandırıcı olabilir," gibi gerçek şeyleri de kaçırabilecek raddeye geldik artık, yani demek ki.
Evet. Aynen, bu geçmişte, mesela ama bu u tabii ki 10 sene öncenin olayı, yani. O zaman bu kadar yoktu. Eee, bu kadar çeşidi yoktu dolandırıcılığın. İşte, telefon üzerinden ya internet üzerinden belirli böyle konularda vardı. Bu da çekilişte bir şeyin sana çıkması da çok popülerdi. Artık ama daha farklı yöntemler var tabii ki dolandırıcılık için.
Hı hı. Olsun. Yine de. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki, mesela şu an, eee, annen olur ya da daha büyük, eee, tanıdığın, daha, eee, yaşlı biri olur, bunlar, bu tarz insanlar mesela, yeni, atıyorum, online alışveriş yapmak isteyecek ya da teknolojiden yararlanmak isteyecek. Onlara önerebileceğin, eee, birazcık daha dikkatli olmaları için, eee, yöntemler var mı? Ya da "Şuna baksın önce kesin," dediğin?
Hı hı. Hı hı. Yani bu çok aslında d derin bir konu. Eee, çok fazla detayı var. Şimdi yani ben kalkıp da kendi anneanneme tek tek, tek tek e-mail'inin sonuna bak, işte, Gmail'se, Hotmail'se vs. ya da zaten e-mail kullanmıyor anneannem de yani hani, telefonda da şimdi, bunları tek tek söylemek yerine bence böyle bir şeyden şüpheleniyorlarsa ya da şüphelenmeyi de geç, böyle bir şeyle karşılaştırdıklarında "Ücretsiz bir şey kazandın, sana bir vaat var," yani "Ücretsiz sana orada bir böyle balık var," eee, gibi bir durumla karşılaştığında Aynen. Hiçbir şey yokken sensen eğer bir şekilde bir yerde kazanan, bunu, eee, çevrende daha i işte, çocukları, torunları, okur internet okuryazarlığı olan, teknolojiden anlayan, eee, ı çevresindekilerle paylaşmalarını tavsiye ederim açıkçası ben. Yani ortada bir şey çıkar, bir şey çıkmaz, eee, ama, eee, bu en azından ı herhangi bir ya şeyi, ımm, dolandırılma olayını ö engeller diye düşünüyorum, bir yerde. Yani birinin ı aklına gelmezse birinin mutlaka araştırmak aklına gelir ve, eee, kendi başına karar vermelerinden daha f faydalı olur diye düşünüyorum.
Hı hı. Eve <chuckles> Kimden gelmiş. I hı. Evet. Ya, "Neden hiçbir şey yokken sana biri bir hediye versin?" gibi. Hı. Hı. Anladım. Hı hı.